मैं ना, अब सोच रहा हूँ कि अ, एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट हो जाता हूँ, और मैंने प्लान भी कर लिया है और अ, मैं बस अगले महीने ना शिफ्ट होने वाला हूँ। पर यहाँ पे अ, जो दिक्कत हो रही है मुझे ना मैंने वहाँ पे उस जगह पे जाके चेक किया अ, जहाँ पे मैं शिफ्ट होने वाला हूँ, और जहाँ पे मैं रिलोकेट होने वाला हूँ। तो वहाँ पे जब मैं गया तो मैंने अगल-बगल पे बहुत पता किया और बहुत लोगों से बातचीत वग़ैरह भी किया मैंने लेकिन वहाँ पे जो मुझे अ, जो 2-3 समस्याएँ दिखी ना वो ये थी कि पहली तो वहाँ पे जो हॉस्पिटल वग़ैरह थी या फिर डॉक्टर की जो सर्विसेस थी वो मुझे बहुत सीमित दिखी या फिर ना के बराबर दिखी। और दूसरी जो चीज़ थी ना वो ये थी कि जो बैंक वग़ैरह है या फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वग़ैरह है वो वहाँ पे अ, थोड़ी सी कम दिखी और इन सब चीज़ों से और 1-2 और चीजें भी थी। जैसे इन सब चीज़ों से ना मुझे थोड़ी-सी परेशानी हो रही है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो मेरा डिसीज़न है या फ़िर जो मेरा मूव करने का जो प्लान आउट है, ये सब मेरा सही है या नहीं? और मुझे अगर वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी तो मैं कैसा महसूस करूँगा? इन सब चीज़ों को लेकर के ना थोड़ा-सा मैं दबा-दबा महसूस हो रहा हूँ और इसीलिए मैं आपसे कुछ सलाह भी चाहता हूँ, तो आप मुझे बताइए?
जी, जी बिल्कुल मैं आपकी समस्या को यहाँ पर समझ सकता हूँ। लेकिन इसके पहले कि मैं आपको कुछ सुझाव दूँ, मेरा कुछ सवाल रहेगा आपसे, जैसे कि अभी आपका कौन-से शहर में रहना होता है? और आप ये जो सोच रहे हैं रिलोकेट करने का वो कौन-से नए शहर में आप जाने का सोच रहे हैं?
जी बिल जी देखिए जी अ, मैं मतलब यहीं अ, जहाँ पे मैं पहले रहता था वहीं पे रह रहा हूँ और उसके अ, बगल वाले शहर में मैं सोच रहा हूँ कि मैं शिफ्ट हो जाऊँ। और देखिए ये मेरे लिए थोड़ा आसान भी नहीं है, बहुत मुश्किल भरा काम है, क्योंकि पूरा सामान 1 जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना और फ़िर वहाँ पे, अगर ऐसी समस्याएँ मिलेंगी तो अ, कहीं न कहीं थोड़ा-सा प्रॉब्लेमेटिक हो जाता है ना। और बैंक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका डेली का लेन-देन है और बाकी चीज़ें हैं। तो बहुत समस्याएँ मुझे अ, सामने दिख रही हैं। इसलिए अ, मैं ये सोच रहा हूँ कि आप मुझे कुछ इसमें सुझाएँ अ, दें।
जी, जी मैं समझ पा रहा हूँ आपकी समस्या को। अ, तो अगर मैं पूछना चाहूँ कि किस तरीके की सेवाएँ हैं, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है? और ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं आप जो रोज़मर्रा में आपको इस्तेमाल होती है? जैसे कि राशन दुकान हो गया या कोई किराना दुकान हो गया, बैंक हो गया या इत्यादि ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो आप, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं या जिसका आपको सहायता लगती है?
जी देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, रोज़मर्रा के जीवन में बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। लेकिन यहाँ पे अ, राशन वगैरह वाली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अ, किराने की दुकान है अ, नाई की दुकान है, धोबी की दुकान है, तो सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो दिक्कत होती है ना, वो ये सारी जो अ, मेन चीज़ें हैं, जैसे डॉक्टर वगैरह का, बैंक में सुविधाएँ। तो ये इन सब चीज़ों में ना बहुत समस्याएँ हो रही हैं, जिस वजह से मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर ये सारी चीज़ें मुझे नहीं मिलेंगी, तो मुझे वहाँ जाना उचित रहेगा या नहीं? मैं तो अभी से इतना फँसा हुआ महसूस हो रहा हूँ ना, कि मुझे लग ही नहीं रहा कि ये मेरा डिसीज़न सही रहेगा या गलत रहेगा। तो आप ज़रा मुझे इस पे थोड़ा और अ, समझाइए।
जी, जी, बिल्कुल। तो अ, अभी जिस शहर में आप जाना चाह रहे हैं, तो वहाँ संपर्क करने का कोई विशेष आवश्यकता है या भाषा का कुछ अ अ, वाद-विवाद है? जैसे कि आप अभी हिंदी में वार्तालाप कर रहे हैं, तो जो नया शहर है, क्या वहाँ पर भी लोग हिंदी में ही अ, वार्तालाप करते हैं या आप किसी ऐसे शहर जा रहे हैं, जहाँ पर अ, सोच-विचार और भाव-चाल अलग हैं?
जी, देखिए, अब भाव-चाल तो थोड़ा बहुत तो अलग है ही, लेकिन पूरे तरीक़े से अलग नहीं कह सकते हैं और देखिए, अगर संपर्क की बात करें, तो भाषाएँ तो मुझे हालाँकि अ, 3-4 भाषाएँ तो मुझे आती ही हैं, क्योंकि मैंने बहुत जगह पे अ, अपना जो ये अ, मूवमेंट है या फिर जो मूविंग चीज़ें हैं, जैसे मैं अपना स्थान जो बदलने वाली चीज़ें हैं, मैं बहुत जगह पे गया हूँ और कार्य की वजह से भी मुझे अप-डाउन करना पड़ा है। तो वहाँ पे, देखिए अ, भाषा का बैरियर तो मेरे लिए ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि जो वहाँ की भाव है, जो वहाँ का लोगों का बोल-चाल है, थोड़ा-सा मेरे लिए अंतर पडता है और मुझे तो ये भी लगने लगी है ना कि, अगर मैं लोगों से ज़्यादा घुलूँगा-मिलूँगा नहीं, तो वो मुझे समझ नहीं पाएँगे। लेकिन जो मुख्यतः मेरी समस्या है ना, वो ये है कि वहाँ पे जो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे अब डॉक्टर नहीं रहेगा, तो अगर कल को मुझे कहीं जाना है और मेरी मेरी तबीयत अचानक से खराब हो गई, तो मैं किसके पास जाऊँगा? ये सारी चीज़ें ना मुझे अंदर से एकदम खोखला महसूस करा रही हैं और मुझे तो अब ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि अब यार, मैं करूँ तो करूँ क्या? और देखिए, यहाँ पे अगर मैं और चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूँ, तो ये भी चीज़ें हैं कि अ, जैसे वहाँ पे कई बार मैंने देखा है ना कि बहुत सारे मॉल रहते हैं, एक जगह पे और एक जगह पे मॉल एकदम ना के बराबर रहते हैं, खाली दुकान ही रहती है, जो कि एक तरीक़े के ही कपड़े देते हैं। तो वहाँ पे भी मुझे थोड़ी-सी समस्या महसूस हो रही है।
जी, जी। मैं बिल्कुल आपकी समस्या को यहाँ पर समझ सकता हूँ। लेकिन मैं आपसे कुछ और चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने कहा आपको बैंक और डॉक्टर जैसे इत्यादि सेवाएँ की, आवश्यकता रहेगी। अगर मैं आपसे स्पष्ट रूप से पूछूँ, तो इसके अलावा ऐसी कौन-सी चीजें हैं, जिसकी आपको आवश्यकता लगती है? और जिसके कारण आपको तनाव आ रहा है कि अगर ये व्यवस्था आपको वहाँ नहीं मिली, तो आप काफ़ी परेशान होंगे? और आप जो नई जगह जा रहे हैं, वहाँ पर आपके कोई रिश्तेदार या अ, कुछ कोई ऐसे लोग हैं जिनसे आपका जान-पहचान हो, जो आपकी अ, समस्या का हल कर सकें या जो आपके अ, वहाँ पर है ना चीज़ों की व्यवस्था कर पाएँ, ऐसा कोई है?
जी बिल अ, जी देखिए चीज़ों की व्यवस्था तो मुझे खुद ही करनी पड़ेंगी और लेकिन यहाँ पे अ, जो आपने बोला कि आप जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको क्या समस्या है? तो देखिए मेरी बहुत सारी समस्याएँ हैं लेकिन अ, मुझे जो मुख्य समस्याएँ लग रही हैं ना, ये यही है कि जो मैंने आपको बताया है। और देखिए वहाँ का जो एक होता है ना कि, जो संस्कृति होती है, लोग कैसे आपसे बात करते हैं? वो लहज़ा क्या रहता है? किस तरीके से लोग आपको अ, बर्ताव करते हैं? वो सब भी बहुत अलग होगा क्योंकि नया शहर रहेगा। नई जगह पे जाऊँगा, तो मुझे अंदर ही अंदर ना, न थोड़ा-सा घबराहट भी हो रही है। और थोड़ा-सा उत्तेजना भी हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे मेरे लिए एक संतुलन बनाने के लिए आप मुझे बताइए कि किस तरीके से मैं इन सब चीज़ों में अपने आप को संतुलित रख पाऊँ? और वहाँ पे जाकर के लोगों से मैं ऐसा ना हो कि, मैं वहाँ पे जा के बात-विवाद में फँस जाऊँ और फिर लोगों से मेरा थोड़ा झगड़ा भी हो जाए। तो ये सब चीज़ें ना मुझे अंदर से बहुत, ऐसा है ना कि मेरे अंदर से बहुत प्रश्न आ रहे हैं। तो आप मुझे थोड़ा-सा और क्लैरिटी दीजिए अ, ताकि मैं वहाँ पे जाऊँ, तो मुझे कुछ ऐसा महसूस ना हो और मैं वहाँ पे जो मेरी रोज़ाना की जीवन है, वो मैं खुशी-खुशी व्यतीत कर पाऊँ?
जी, जी बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ आपकी समस्या को और काफ़ी स्वाभाविक है अ, ऐसा सोचना, ये ख़याल आना क्योंकि नई जगह जाना आसान काम नहीं होता। 1 आख़िरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आप जिस नई जगह जाने का अ, सोच रहे हैं। ज जो निर्णय लिया है आपने, वो जगह कभी आप गए हैं इसके पहले? अ, भले ही घूमने गए हो, या किसी दोस्त से मिलने गए हो या 1-2 दिन अ, हेतु वर्ष वहाँ रुकना पड़ा हो? किसी भी कारण अ, वस्तु आप गए हैं उस जगह पर जहाँ अभी आप शिफ्ट हो रहे हैं?
अच्छा। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। जी देखिए, अ, मैं वहाँ पे अ, गया हूँ मैं 1-2 दिन रह के भी आया हूँ। अ, तभी मुझे पता चला है कि वहाँ पे लोग किस तरीके से बोल-चाल है वहाँ की जैसा आपने बोला कि वहाँ की भाषा आपको समझ में आएगी या नहीं आपको वहाँ पे कैसे पता चला। तो देखिए अ, मैं वहाँ पे गया था तभी मुझे पता चला कि वहाँ पे जो डॉक्टर वाली समस्या है कि वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, इलाज़ कम हो रहा है और बैंक वाली चीज़े हैं। ये सब ज़ाहिर-सी बात है मैं गया था तभी पता चला है मुझे। लेकिन हाँ म मैं ये भी आपसे क्लियर कर देता हूँ कि अ, वहाँ पे देखिए 1 तो ये चीज़ भी है कि लोग ना थोड़ा-सा अ, अपनापन कम दिखाते हैं। और अपनी भाषा वाले लोगों को ना लोग बहुत ज़्यादा मान्यता देते हैं। हालाँकि अ, मुझे वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि भाषा अ, मेरा बैरियर नहीं है। लेकिन देखिए वहाँ पे थोड़ी-सी मुझे समय की भी पाबंदी है। क्योंकि मैं रोज़ अपने कार्य से बाहर जाऊँगा फ़िर आऊँगा तो मुझे समय जो रहता है ना मैं समय नहीं दे पाऊँगा लोगों से घुलने-मिलने में या लोगों से बातचीत करने में। तो ये मुझे लग रहा है थोड़ा-सा मेरे लिए अ, समस्या और बढ़ा देता है।
जी, जी आपको बिल्कुल अ, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं अ आपकी समस्या को समझ पा रहा हूँ और इसके अ, इसके प्रति मैं आपको कुछ विशेष टिप्पणियाँ दूँगा और कुछ सुझाव दूँगा, जो आप वहाँ जाकर इसे अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं पूरी आशा करूँगा कि ये आपको अ, सहायता करेंगी और आपको अच्छा महसूस होगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको किसी भी चीज़ की कमी है। तो जैसे देखिए आज के दौर पर स्मार्टफ़ोन तो सभी के पास है, तो मैं चाहूँगा कि आप जैसे ही वहाँ जाएँ तो आप स्मार्टफ़ोन का अच्छे से उपयोग करिए। अब जैसे कि मान लीजिए वहाँ अगर कुछ इत्यादि भाषा चल रही है, जो आपके परे नहीं है, या कुछ ऐसी भाषा जिसका आपको उच्चारण नहीं आता, तो डिओ डुओलिंगो करके 1 ख़ुद ऐप है, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और छोटी-छोटी चीज़ें जैसे शुक्रिया, थैंक यू हेल्प ये सारी चीज़ें आप उस भाषा में बोलना सीख जाइए, ताकि आपको अपनी भावनाओं स्पष्ट रूप से प्रकट करने में कोई आपत्ति न हो। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, आप ऑनलाइन मैप्स का भी यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन मैप्स की सुविधा से आपको सबसे नज़दीकी अस्पताल या डॉक्टर या बैंक जो भी है उसका रास्ता आपको मालूम हो जाएगा। लेकिन मैप के अलावा मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि आप घर के सबसे नज़दीकी बैंक और डॉक्टर का रास्ता याद रखें, मतलब आप कोशिश करिए कि वो इतने इतना पास हो कि आप वहाँ पर चलकर जा सकें। और चलकर आप अ, 2 बार आप कोशिश कीजिए कि मैप के साथ जाएँ, और तीसरी बार आप कोशिश कीजिए कि आप अ, उस उस उस रास्ते को याद कर लीजिए और मैप का इस्तेमाल आप ना करें, ताकि मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि आपके साथ आपका फ़ोन नहीं है या आपका फ़ोन डेड हो चुका है, तो आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, जी। और आप वहाँ जाते बराबर 1 और चीज़ कर सकते हैं कि आप छोटे-मोटे रिश्ते बनाना चालू कर दीजिए। जैसे आप जिस भी मकान में रहेंगे, उस मकान मालिक से आप थोड़ा घरेलू रिश्ते बनाने का कोशिश कीजिए, चूँकि आप नए हैं और इंसानियत के नाते अ, हर इंसान को ये अ, भावना उत्पन्न होती है कि कोई बाहर से अगर आया है, तो उसकी मदद करना एक स्वाभाविक रूप से हर अ, इंसान की फ़ितरत होती है। तो मैं अ आशा करता हूँ कि आपको भी ऐसे ही मकान मालिक मिलेंगे, जिनसे आप स्पष्ट रूप से कोई भी मदद हो छोटी-मोटी, आप उनसे मिलकर अपने विचार प्र अ, प्रकट कर सकते हैं। और अ, और 1 चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि कभी-भी अगर आपको ऐसा लगे कि अ आपको वहाँ अकेलापन महसूस हो रहा है या कोई मदद के लिए नहीं है, तो आप बिल्कुल भी किसी 1 मित्र को अपने फ़ोन कर सकते हैं, है ना? और मैं चाहूँगा कि आपके जितने भी मित्र हैं, आप उनको ये बात फ़ैला दीजिए कि आप किसी नए शहर जा रहे हैं, और उन मित्रों में मैं अ अ, सक्षम रूप से ये कह सकता हूँ कि कोई ना कोई ऐसा मित्र होगा, जो पहले से ही वहाँ स्थित होगा, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप इनको अ, समझ सकते हैं, आप इनको उतार सकते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा आपको सहायता करेगी। बाकी आप अ, जो हमारी वार्तालाप हुई, जो आपने अपने विचार प्रकट किए, आप काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति मुझे प्र प्रतीत होते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कोई आपत्तिजनक नहीं होगी। आप काफ़ी अच्छे से वहाँ ढल-मिल जाएँगे।
जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ। जी। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। अच्छा। अच्छा। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। जी बिल्कुल और आपने इतनी सारी जानकारी दी और आपसे बात करके मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। और मुझे खुशी भी हुई कि आपने मुझे बहुत अच्छे से समझा और जी बिल्कुल मैं इतनी सारी सुझाव के लिए और जानकारी के लिए अ, तहे दिल से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद भी करता हूँ।
जी, आशा करता हूँ कि मैं आपकी मदद कर पाया। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।